Est-ce que tu serais en mesure de raconter comment tu fais pour vraiment conserver le contact avec tes amis, même s'ils habitent un peu loin?
Alors, heu, oui, je m je mets plusieurs choses en en place parce que moi, du coup, j'habite, heu, à Berlin, heu, depuis, heu, quelques années maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai plein d'amis ou même de l heu, ma famille qui habite, heu, toujours, heu, en France à des endroits différents de la France, ouais. Hem, donc, c'est vrai que c'est important, hein, de garder contact, heu. Enfin, surtout s pour mes z «meilleurs amis», entre guillemets. Hem, bah, déjà, hem, je pense qu'avec grâce aux réseaux sociaux, heu, grâce aux applications de messagerie, c'est c'est plus facile de de se tenir au courant de ce que chacun, chacune fait. Hem, ça me de de pouvoir s'échanger même des des petites pensées parfois, heu, des mêmes, des trucs comme ça, heu,, voilà d'entretenir du l pardon?
D'accord. Ouais. <chuckles> Forcément, ouais. Oui. Ouais. Mais on dirait que Bah, <chuckles> justement c'est ça allait être ma question. Heu, du coup, tu penses que les réseaux sociaux, tu t'en sers plutôt pour, heu, prendre, heu, des nouvelles ou ça va être plutôt des échanges un peu spontanés qui sont basés sur du contenu que vous allez échanger?
Mmh. Alors, heu, oui, ça c'est un peu les 2, je pense que ça dépend avec qui, hem, quelle relation, heu, a été mise en place. Il y a certaines personnes où c'est plus du contenu spontané. Je sais pas, je vois quelque chose dans la rue ou je je vois un meme, heu, sur, hem, un meme sur, heu, internet. Enfin, voilà, je l'envoie et on se tient au courant comme ça. Et de temps en temps, on se dem on se pose des questions un peu plus sérieuses. Ou, hem, il y a certains amis avec qui je suis un peu plus un peu moins proche ou quoi que ce soit. Donc là, ça va plus être des messages formels, heu, ou des choses comme ça, ouais.
OK. Mmh mh. Ah, des sans dans ces cas-là, comment t'arrives à faire en sorte que les messages for heu, formels, bah, ils soient pas trop, tu sais, forcés? Parce que ça pourrait- ça peut paraître un peu bizarre parfois de revenir en mode, heu: «Oui, coucou ça va?»
Oui. Oui, c'est vrai que, surtout, moi, je suis pas vraiment je suis plus douée pour, heu, tout ce qui est spontané, en fait, heu. Je m je mets pas je mets pas souvent un «bonjour» ou, heu, «salut, comment ça va?» Je je pose directement ma question, en général. Heu, ça feu ça peut faire un peu malpoli, mais mais c'est c'est ma manière d'être un peu spontanée. Mais, hem, après, c'est vrai que parfois, les réseaux sociaux de voir, par exemple, une story ou, heu, voilà, je sais pas si la personne est en voyage ou j des choses comme ça ça permet aussi de de lancer le sujet, d'avoir quelque chose, heu, sur lequel se baser, en fait, heu. Donc, heu, c'est vrai, que c'est utile pour ça, les les réseaux sociaux, heu, on va dire.
Ah ouais. <chuckles> <chuckles> Ouais. OK. Et comment tu fais, heu, a s alors pas forcément des amis parce que c'est vrai c'est un peu plus rare de nos jours d'avoir des amis qui sont pas sur les réseaux sociaux, mais par exemple pour ta famille comment tu fais parce que, ben, ça un peu plus compliqué dans ces cas-là?
Heu. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que mmh, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple mes grands-parents, maintenant, ils ont WhatsApp, ils ont un téléphone donc, heu, c'est facile. Ils ont même une, heu, une adresse mail et j et cetera. Donc, heu, je peux leurs envoyer des messages, heu, et heu, j'ai un groupe de famille aussi WhatsApp, heu, où avec, heu, toutes mes tantes et oncles et cetera, donc, heu, et ma mère, enfin voilà. Donc ça c'est c'est plus facile, heu, pour heu, envoyer parce que c'est vrai que mmh, je suis pas très proche de ma famille, donc, heu, sans ça, je pense que je prendrai un peu moins de nouvelles, donc ç ça permet en effet de d'entretenir quand même un certain lien au final, heu, heu, WhatsApp et cetera, quoi.
OK. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Bah, du coup pour revenir un peu plus sur les amitiés quand même, heu, toi tu penses que, heu, le fait qu'il y ait la distance, est-ce que vos amitiés, elles vont forcément en pâtir? Est-ce que tu sentiras quand même toujours une différence où vous êtes un peu éloignés? Ou tu penses qu'il y a quand même des moyens pour faire en sorte que l'amitié, elle bouge pas?
Ouais. Mmh. Alors, heu, honnêtement avec certains amis, heu, ça fait déjà longtemps qu'on est plus dans la même ville et, heu, on arrive, heu, souvent à s'organiser à s'organiser donc soit, heu, ces personnes vienn viennent à Berlin, soit ces personnes viennent à Paris, donc on arrive à faire ça assez souvent, j'essaie de d'aller en France, ou à peu près 2-3 fois par par an. Heu, donc, heu, hormis Noël, donc, heu, voilà, souvent des petits week-ends ou des trucs comme ça, j'essaie de de venir ou quand il y a des anniversaires, des trucs comme ça, donc, heu, donc on essaye de faire ça, puis souvent, on organise aussi beaucoup de de vacances, l'été. Bon ça dépend des années, mais il y a une année où, heu, j'ai une amie par exemple, heu, on s'est vues pratiquement toutes les 2 semaines pendant 4 mois. <laughs> Ouais, parce qu'on a fait plein de voyages, plein de festivals, heu, cette année-là, donc, heu, au final, heu, j'ai réussi à à la voir assez souvent, voire plus que certaines personnes qui sont dans ma ville, donc, heu, donc f c'est important, je pense, de, mmh, de prendre le temps aussi de d'organiser ce genre de choses, qui en fait créent des souvenirs, heu, encore plus inoubliables puisque c'est, heu, hors du commun, c'est dans des lieux, heu, à di différents, dans d'autres pays et cetera, donc il y a, encore plus de mmh, enfin voilà, ça crée encore plus de liens et ça crée des souvenirs encore plus marquants que si on était tous les jours dans la même ville au final, donc, heu, je pense que ça ça renforce, heu, l'amitié, puis ça permet de vivre aussi des choses, hem, ouais, des épreuves ou des, <chuckles> des aventures, des trucs comme ça qui ça aussi ça, je pense que ça renforce, heu, ça renforce ça permet de mieux se connaître, quoi.
D'accord. Ouais. Mmh. OK. Mmh. Ouais. D'accord. Ah ouais, quand même! <chuckles> Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. <chuckles> Ah. Dans quel sens, heu, tu parles d'épreuves?
Heu, je sais pas, par exemple, heu, cette année, je suis partie presque 3 mois au Brésil, heu, avec justement, heu, 2-3 amis. Et, en fait, heu, pendant presque 2 mois, enfin, on a dormi tous les soirs ensemble, quoi, dans la même chambre. <laughs> Donc, heu, ça c'est vrai que enfin voilà, c'est quand même, heu, particulier de dormir tous les s tous les jours avec la même personne, de voir la même personne tous les jours sans s'embrouiller, sans parce qu'on a tous nos caractères, on a tous parfois nos humeurs et cetera, mais on avait mis en place une cer une sorte de chartre, heu, avec des ouais, <chuckles> on avait fait chartre de de du voyage par exemple, heu, si la personne, hem, est pas de bonne humeur, ne pas forcer. On avait dit, heu, si toujours avoir sa carte bancaire et de la batterie sur soi. <chuckles> Voilà, des petites choses qu'on a appris d'autres voyages justement et, heu, on a mis en place des petites règles et
D'accord. Ouais. Ah! OK, oui. Ah oui. De rester collés ensemble? Mmh mh. Ah ouais? D'accord. Ouais. <chuckles> Et tout ça, ça a vraiment aidé à ce que votre amitié, elle survive au voyage?
Ouais, je pense. Après, on était tous très heureux d'être en voyage, donc heu, forcément, heu, enfin la vie, heu, la vie était belle au Brésil, donc heu, <chuckles> c'est c'est plus difficile d'être de mauvaise humeur, on va dire, mais heu, je sais pas par exemple, moi à un moment j'étais malade ou heu, à un moment j'ai un ami, il avait oublié, heu, quelque chose, heu, ou moi j'avais oublié mon passeport, enfin voilà des petites galères comme ça, mais heu, ça permettait de, voilà, de rester calme et de de s'écouter, de communiquer, heu, et de pas de pas s'embrouiller justement, ouais.
Oui. Mmh mh. Ouais.
<chuckles>
Mmh, et heu, pour revenir, bah, du coup au à tes amis que tu vois pas toujours, parce que, bah vous êtes à distance, heu, justement, est-ce que, heu, vous avez aussi parfois à traverser des des épreuves, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivée par exemple de t'embrouiller et te réconcilier avec quelqu'un, heu, en distance?
Ouais. Ouais. Mmh. Hem, alors oui forcément il y a bien eu des, des petites tensions peut-être parce que surtout quand on quand on parle par message, c'est vrai que c'est pas pareil que se voir en
Ouais.
en vrai, mais après je pense que, mmh, que ce soit moi ou mes amis, on a une vision de l'amitié assez, hem, particulière dans le sens où où pour moi, l'amitié, c'est beaucoup plus important que que n'importe quoi, enfin, plus important que les relations amoureuses, plus important que même ma famille, limite. Enfin, c'est comme ma famille et et donc du coup, heu, ts parfois je dis que je suis un peu en couple avec certains amis, donc je me suis dis, voilà, c'est comme une relation de couple, mais avec, heu, pas, heu, la s enfin, plus platonique, on va dire <chuckles>
D'accord. <chuckles> Ouais. <chuckles>
mais heu, donc du coup, enfin, moi c'est tellement important pour moi que, je pense qu'on essaye toujours de voilà s'il y a une embrouille ou s'il y a quelque chose qui vient pas, d'essayer de le résoudre, en vrai.
Ouais. Ben, après, c'est vrai que tu disais, heu, quelque chose, heu, de plutôt vrai, c'est que, bah parfois en message, heu, ça ressort pas de la même façon qu'en vrai parce que, bah il y a pas d'intonation, et cetera et ça peut causer des malentendus. Du coup, est-ce que tu as peut-être au moins des techniques comme ça? Enfin, est-ce que par exemple tu es plus adepte des appels, des visios, des vocaux?
Mmh. Voilà. Ouais. Alors moi, je suis pas très, je suis pas très appel, heu, j'ai un peu la phobie du téléphone, j'aime pas du tout appeler, mais heu, <chuckles> mais je me suis mis aux vocaux, heu, surtout pour les conversations un peu plus sérieuses, c'est vrai que c'est mieux de de faire des vocaux plutôt que de faire des messages à rallonge, heu, ça va plus vite et mais au début j'aimais pas trop les vocaux parce que ouais, je sais pas, je trouvais ça, heu, bizarre de d'écouter quelqu'un parler, mais je me suis habituée, et maintenant je suis aussi une adepte des vocaux, au final c'est c'est mieux, puis, voilà, pour par exemple tenir au courant de tout ce qu'on a fait p le le dernier mois, c'est vrai que c'est plus simple de faire un vocal que, heu, que de faire des messages quoi, enfin ça va plus vite et et après la personne peut répondre en vo en vocal aussi, donc heu, voilà, c'est c'est plus rapide, c'est plus pratique. <chuckles>
<chuckles> Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah, ouais? Mmh mh. Oui. <chuckles> Bah, après, je me permets de rébon de rebondir. Tu as parlé, heu, du enfin de parler, heu, de tout ce que vous avez fait le mois. Est-ce que justement tu as un peu un truc comme ça, ou un rendez-vous, heu, que ce soit mensuel, hebdomadaire où tu sais que vous allez un peu tout vous raconter?
Ouais. Hem, non pas forcément parce que vu que mmh, heu, comme je te disais, je suis plutôt spontanée, heu, du coup c'est un peu, heu, au hasard, heu, si par exemple les personnes sont connectées au même moment où je sais pas, heu. Parfois on envoie un message, la personne répond pas tout de suite, et après du coup, on voit la réponse un peu plus tard et du coup, on répond pas tout de suite, du coup ça met ça m ça rallonge les échanges, mais parfois, heu, j'envoie un message et la personne est connectée et du coup c'est l'occasion de, voilà, de de se raconter un petit peu nos vies, donc c'est un petit peu aléatoire, heu, au final, mais j'ai pas l'impress enfin j'ai l'impression que ça marche comme ça, heu, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes, hem, enfin il y a sûrement des p
<chuckles> Ouais. Mmh OK. Ouais. <chuckles> Tu as pas perdu des tu as pas perdu des amitiés, au moins, des amitiés qui se sont un peu essoufflées?
il y a su Voilà, c'est ça. Je vois, il y a su Ouais, j il y a sûrement des amitiés un peu où il y a eu un peu de distance, mais ça je pense que de toute façon c'est la vie qui fait que, parfois, heu, il y a de la distance ou heu, voilà, mais je pense qu'il y a des personnes même si je leur parle pas souvent, je sais qu'elles sont toujours dans mon cœur et que si par exemple je suis dans la ville où je les texte, elles vont me répondre ou des choses comme ça, donc hem, donc bien sûr, oui, ça influence un petit peu l'amitié forcément, mais heu, mais voilà, je suis sûre de des personnes que j'ai choisies, donc heu, je sais qu'en général c'est c'est pour la vie, enfin, <chuckles> je sais pas comment expliquer mais ouais.
Ouais. Mmh mh. Oui, je t'assure. <chuckles> Mais heu, du coup, tu dirais que tu as plus une vision justement où, heu, où vous avez pas à vous parler tous les jours, mais par contre, vous savez que votre amitié, elle change pas, que s'il y a besoin d'aide, vous êtes là les uns pour les autres?
Mmh. Ouais, je pense que c'est, c'est un peu comme ça parce que enfin, comme je te disais, heu, j je fais enfin pour moi c'est vraiment important l'amitié, heu, mais je fais pas que je deviens pas avec ami avec avec n'importe qui, parce que justement c'est vraiment précieux et en général quand je suis sûre d'une amitié, quand je choisis, heu, d'être amie avec quelqu'un c'est que je sais que, mmh, il y a il y aura pas normalement de trahison derrière ou de ou de problèmes derrière, donc je je suis assez sûre de moi et donc il y a un peu cette, ouais, cette notion de, heu, même si on se texte pas, même si on ne prend pas de nouvelles, heu, on est sûre de du choix qu'on a fait entre guillemets parce qu'on choisit quand même de d'être ami ou pas avec quelqu'un, de s'investir ou pas dans une relation, donc, heu. Ouais.
Mmh mh. Oui. <chuckles> Ouais. Bah oui. Et heu, comment tu gères, tu dirais, hem, le fait que, bah forcément vous êtes plus les uns avec les autres, heu, parfois, bah tu pars, heu, déjà toi, dans un autre pays, heu, mais même au-delà de ça vous prenez tous, heu, votre vie d'une façon différente. Vous allez, heu, vous éloigner forcément, heu, parce que vous êtes plus, heu, je sais pas, à l'école ensemble, et comment tu fais, toi, pour gérer le fait que bah, petit à petit, tout le monde change et parfois tu te ressens plus vraiment avec tes amis, surtout quand c'est à distance?
Mmh. Oui. Oui. Ouais, alors hem, je pense que ceux avec qui je reste le p je je parle le plus et je reste je reste le plus amie, c'est c'est quand même ceux avec qui, je sais qu'on a un peu la même vision de la vie, qu'on a un peu, heu heu, un parcours de professionnel ou hem, ou des choses comme ça à peu près similaires. Hem, donc du coup, heu, pour l'instant il y a pas vraiment de changement, d'évolution, mais c'est sûr que, que ça va arriver. Heu, après, c'est vrai que parfois, j'ai un peu la FOMO quand je vois mes amis, heu, certains de mes amis se réunir par exemple à Paris et mmh que moi je suis, heu, ça me rend ça me rend un peu triste, un peu nostalgique, mais bon, heu, j c'est la vie, heu, après tout et comme hem, comme je disais, heu, s voilà vu qu'on s'est choisis, normalement, heu, c'est il y a, enfin. Même si je m'en je loupe des trucs, on est toujours amis et ça va ça va pas changer, donc j'essaie de relativiser, on va dire, heu, un peu sur ça.
Ouais. OK. Ouais. Ah ouais? Mmh. Ouais, tu dirais que c'est ça qui t'aide à vraiment surmonter cette, heu, FOMO?
Ouais, c'est ça, heu, enfin, de toute façon, c'est naturel, hein, de de d'a d'avoir la FOMO, je pense que, voilà, heu, mais heu, moi aussi, voilà, je suis je fais des trucs de mon côté, j'ai mes amis aussi de mon côté, heu, enfin voilà, c'est le cycle de la vie, heu, de louper des trucs, heu, de faire des trucs, enfin voilà, donc, heu donc, heu, voilà.
Ouais. Mmh. Et, heu, si tu avais peut-être un dernier conseil à donner à quelqu'un qui peut se trouver dans une situation plus ou moins similaire, tu lui dirais quoi?
Ouais. Hem, <tsk> bah, déjà, c'est vrai qu'on peut penser qu'on parfois quand on est seule, quand on est pas avec ses amis, hein, physiquement, mais déjà, hem, savoir que normalement on est pas seul, enfin voilà, ces personnes, on peut toujours les texter, on peut toujours les appeler. Heu, elles sont toujours là et le le meilleur conseil, je pense pour entretenir une amitié, c'est quand même d'essayer de trouver des moments, heu, pour faire des voyages ou pour faire des choses. Pour heu, voilà continuer à entretenir la la relation et continuer à avoir des souvenirs en fait avec cette personne, créer des souvenirs avec, heu, avec ses amis. Je pense que c'est c'est important parce que c'est ça qui va rester après dans par la suite et qui va renforcer l'amitié.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, forcément. Et bah, écoute en tout cas, heu, je te remercie vraiment d'avoir, heu, pris le temps et d'avoir autant, heu, partagé que ce soit ta vision d'amitié ou justement tout ce que tu as à faire, et mettre en œuvre pour, heu, vraiment essayer de la conserver, donc, heu, merci beaucoup.
Oui. Ouais. Ben, merci à toi, ça me comme je te disais, mes amis, c'est très important, donc ça fait toujours plaisir de de partager ma vision de de l'amitié. <chuckles>
<scoffs>